Bah, la 1re fois donc j'ai j'en ai fait. On en a fait pendant 2 heures, on, heu, donc je me rappelle c'était de 10:00 à 12:00, heu, pas 1 fois en fait, je suis tombé toutes les fois. Pendant 2 heures, j'ai fait que de tomber donc en fait, heu, à aucun moment j'ai réussi à tenir sur mes skis suffisamment longtemps, heu, donc, heu, l la 1re année au final, parce qu'on en fait qu'1 fois par an, c'était un échec, heu, cuisant.
Oui. Pourquoi tu tu dis que c'était un échec, heu, cuisant?
Heu, pourtant sans abandonner, en faisant mes allers-retours. Parce que je suis j'ai pas tenu sur les skis plus de plus plus de 30 secondes, on va dire. 30 secondes, c'était mon record la 1re fois. Donc, ces 30 secondes, c'est même pas 1/4 de tour.
Pourquoi tu dis ça? Et alors à à chaque fois, tu tu retournes et à chaque fois tu retournais au rivage et tu te tu repartais? C'est ça?
Retourne au rivage donc tu marches, tu refais la queue, hem, il y a toujours le moniteur qui essaie de au final, c'est vrai que je me rends compte aussi disons, le moniteur, il essaie de te donner des techniques, heu, il m'a vu tomber des m moult fois, donc il me dit: «Ouais essaie de te c heu, de pas trop te pencher vers l'avant, de bien fléchir tes jambes». M et mais au final, moi j'étais pas sensible à ça, c'est-à-dire que, moi, j'ai besoin d'essayer, en fait, c'est la pratique qui m'aide à progresser, c'est pas la la théorie. J'ai j'ai du mal à mon cerveau a du mal à la à l'appréhender, en fait. Les les positions qu'il me demande et cetera. En fait, il fallait qu'à un moment, je trouve mon équilibre. Je dis: «Ah! Là ça marche, là ça fonctionne!» Bon, en tout cas, la 1re séance, échec cuisant, hem, mon ben, mon pote qui s'est beaucoup moqué de moi et cetera. Bon, après, c'est c'est de la camaraderie, hein, c'est c'est
Mouais. Ouais. Le pote le pote qui, heu, qui lui, heu, qui y arrivait bien. Ce c c c'est-à-dire celui qui habite à Amsterdam, c'est ça?
Qui arrivait bien. Il connaissait bien et qui connaissait bien.